Uhum. Vamos lá, eh, eu acordo 06:00. Começo na escola 08:30 e termino às 16:30. 16:15, quatro e meia. Na na verdade, acabam as aulas 16:15, mas até arrumar tudo, sair da escola, vamos dizer aí uns 15 minutos. E na grande maioria das vezes eu vou direto pra casa. Pouquíssimas vezes eu paro, né, pra pra fazer alguma compra de supermercado e eu volto para o meu estudiozinho, porque moro sozinha.
Uhum. Uhum. Hum, legal. Tá.
E ali, né, no dia de semana, eh, eu dou uma olhada na aula nas aulas que eu preparei. Na ma na sua grande maioria, na no no final de semana anterior. Aí, eu modifico caso eu não consiga ter dado tudo naquele dia, o que que eu vou dar no dia seguinte. Eh, e depois arrumo as coisas da casa. Tenho um pouquinho de tempo pra mim, bem pouquinho, sei lá, 1 hora no máximo, pra assistir alguma coisa que eu goste de ver. E vou dormir cedo, porque no outro dia eu tô acordando seis horas da manhã. Uhum.
Uhum. Começa tudo de novo. Uhum. Vamos lá. Deu pra entender bastante a sua Como são seus os seus dias a dias, a sua rotina e tudo.
Uhum.
Eh, primeiro, deixa eu te colocar no alto de um pódio, tá, do seu pódio. Você é campeã.
<chuckles> Obrigada. Ah, obrigada.
Professoras, professores, em geral, são seres são anjos. Porque o que seria esse mundo já é estupidamente complicado. O que seria das crianças se não tivesse a quantidade de professores que nós temos?
Oh! <laughs> Uhum. Olha, obrigada.
E pelo que você diz, da sua vida, temos poucos professores, porque você tem que dedicar praticamente todo o seu tempo a isso.
Uhum.
E é por isso que você vai para o céu direto e você vai ter um camarote open bar.
<laughs> Opa, opa! Gostei melhor agora.
Nos hum, no céu. <chuckles> Mas vamo lá. Eh, professores trabalham por amor, porque se fosse pelo salário, nem saía de casa, certo?
Hum. Vamos. Eita. Conhece a realidade mesmo, você.
Eh, esse é um amor puro. É aquele amor de verdade, sabe?
Sim, a gente quer ver o os nossos alunos melhorando e se tornarem pessoas melhores.
É aquele amor Claro. E